Đúng, đúng rồi đó, chính xác. Mà ví dụ như ha, cái trường hợp á mà bạn còn độc thân, đúng hông? Thì khi mà bạn, à, cái cái việc mà cái lễ cưới á, thực ra là nó rất là ý nghĩa, nó rất là quan trọng với mỗi người đó bạn. Ví dụ như á, khi mà bạn tổ chức một cái đám cưới nha, đó có thể là nó hông cần phải rình rang, nó không cần phải to phải lớn nhất xóm, nhớ lớn nhất cái làng đó đâu. Nhưng mà nó ít ra nó cũng phải có đủ tiền bạc để mà bạn có thể trang trải cho một cái đám cưới, gọi là, cơ bản nhất, đúng hông? Ừm, đó.
Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Có thể nha, đúng rồi, thực ra thì mình thì mình thấy, mình cũng nhìn muốn bằng bạn bằng bè các thứ chứ. Không được tươm tất các thứ, không được sang trọng, kiểu, lâu đài các thứ, các thứ, thì ít ra phải, gọi là, tươm tất lịch sự để có thể là, kiểu, tiếp đón người này người kia, nở mặt nở mũi. Chứ nhiều khi, như kiểu là, mọi người đến cái đám cưới của mình, cái mâm lụp xà lụp xụp, xong rạp nó cũng lởm chà lởm chởm các thứ ra thì cũng nhìn thì cũng buồn, mọi người họ cũng đánh giá cậu nhỉ?
Đúng. Đúng, đúng. Đúng. Đúng rồi, lúc đó ha Đúng rồi đó. Đúng, đúng, cái lúc đó nha, khi mà bạn đã có thể là có một ít tiền, gọi là, một ít vốn đó để mà bạn chuẩn bị cho cái ngày cưới đó thì cái ngày đó của bạn á nó mới trọn vẹn hơn, nó mới hạnh phúc nó được, gọi là, sao đầy đủ đó bạn. Đúng hông? Ừm.
Ừm, à, tớ hỏi một tí là, kiểu, không biết là cậu, kiểu, chỗ cậu có, kiểu, cái hay có thói quen thói quen họp lớp không? Tớ cảm thấy nhá, có thể là, kiểu, ờ, sau khi ra trường này, bởi vì hầu hết là, kiểu là, ai cũng vất vả như nhau á, ai cũng nông dân các thứ vất vả như nhau á. Thì có thể này có thể là cũng anh em cũng đi xe máy đến thôi, xong ăn cơm cũng, kiểu, ăn cơm bình thường các thứ thôi. Nhưng mà sau rồi sao? 5 năm, 10 năm, 20 năm chẳng hạn, mọi người có nhà 3 tầng, xong xe 4 bánh các thứ, 1 vợ 2 con các thứ, đầy đủ các thứ. Chứ còn, ừm, mình thì sao? Mình vẫn đi xe máy cà tàng cà tàng các thứ như thế, nó mệt mệt như thế. Trời ơi, tớ cảm thấy là cực kỳ, kiểu, tủi hổ và, kiểu, gọi là, xấu hổ, cũng nhiều khi cũng ngại tiếp xúc với bạn bè của mình đấy nha.
Ừm. Ờ, đúng. Hiểu. Ừm. Đó. Đúng. Cứ lẹt đẹt, đúng hông? Ừm, đúng. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, mà bạn biết hông? Cái thực ra cái thời điểm mà họp lớp đó nha, nó sẽ rất là áp lực đối với những người mà có cái nền kinh tế, có cái tiền bạc nó hông có được, gọi là sao, bằng bạn bằng bè đó bạn. Ừm.
Ừm hưm. Đúng rồi. Ừm, đúng nha. Tớ thấy là, kiểu, cũng thế, cũng nhiều khi cũng, kiểu, kiểu bạn bè cũng được xa cũng bị xa cách, một phần đấy cũng, kiểu, cũng bị xa cách, cũng ngại tiếp xúc hơn. Người thậm chí là, kiểu, những cái người giàu lại chơi với những người giàu, còn người nghèo người bị nghèo lại chơi với nhau các thứ nữa. Tự nhiên thành chia thành các phe phái cậu nhỉ?

Đúng, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Mình thấy á, cái cuộc sống ngày nay á bạn, nó bị tiền bạc chi phối rất là nhiều. Ví dụ như bạn thường để ý đi, người giàu á, thường họ sẽ chơi chung với người giàu, người có tiền, họ sẽ chơi chung với người có tiền. Còn những cái người mà lẹt đẹt, lẹt đẹt đó, ừ, nghèo nghèo á, ít tiền đó, là thường á, là sẽ chơi chung với nhau. Đó, rất là v gọi là sao? Phân biệt lắm luôn á, ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Công nhận nha. Ừm! Ồ, cũng đúng nha. Kiểu, các tầng lớp ấy, cũng tớ nói thật với cậu là, kiểu là, tớ thấy á, kiểu, cái, á, thực ra, kiểu, người giàu á, thì chắc chắn luôn luôn được người khác nể trọng. Bởi vì ai cũng thấy, ai cũng nể trọng. Bởi vì thực ra họ giàu, họ giàu kiến thức của họ, họ giàu kỹ năng của họ, cũng vì cái tài năng lanh lẹ các thứ. Có thể là không phải là kiểu, kiểu kiểu, ờ, công kinh doanh các thứ đâu, nhưng mà cũng phải có tài năng ở họ thì họ mới giàu được, đúng không? Thì chứ nhưng mà nhiều khi người nghèo ra ngoài đường các thứ, người ta nhìn người ta nhìn cái trang phục của mình, cái đi xe của mình, cái, a của cái, a, khuôn mặt các thứ của mình, người ta biết ngay. Người ta sẽ, kiểu, lơ đi, người ta cũng không, kiểu, xun xoe các thứ, như cậu nhỉ?
Đúng, đúng. Đúng đó, đúng rồi đó, đúng rồi. Mà bạn chia sẻ câu chuyện này, mình nhớ tới cái vấn đề á nha, ví dụ như á, trong trường hợp đi, mà bạn muốn tán tỉnh một người bạn gái, bạn muốn tán tỉnh một người bạn gái, đó, đúng hông? Thì khi mà bạn có tiền á, thì bạn có sẽ có nhiều cái đường để mà bạn đi tới cái con tim của bạn ấy hơn, <chuckles> đúng hông? Ờ, ờ.
Ừm! Ồ, đấy! Đúng ha. Ừm, con đường từ dạ dày này, con đường từ quần áo, ra đường đi chơi bời các thứ ấy luôn, đầy đủ. Có nhiều cái phương án để cậu lựa chọn, ừm, cái tốt nhất và cái cái gây ấn tượng nhất đối với người phụ nữ, cậu nhỉ?
Đúng, à, đúng rồi đó. Đúng, ừm. Đúng, chính xác. Giống như á ví dụ như ha, đơn giản thôi, gần tới ngày sinh nhật của cô ấy. Cái ngày đó á, thì bạn chuẩn bị một cái bữa tiệc, không khí rất là lãng mạn. Bạn đặt tiệc ở một cái nhà hàng, đó, lúc đó là bạn chỉ có có hai người. Lúc đó, ngồi trên cái bàn tiệc, rồi có đúng rồi đó. Trời ơi, gọi là, đốn tim, được chưa? Đúng rồi, làm sao mà từ chối được, làm sao mà không đổ cho được. <chuckles> Ừm, đúng.
Ừm. Người yêu sang trọng các thứ, đúng không? Ngồi trên cái đỉnh cao của thành phố nhìn xuống chẳng hạn. Ừm, đúng nha. Ừm, công nhận nha. Bởi vì nói thật là tớ thấy là, ừm, người nếu mà kiểu bản thân của tớ là phụ nữ đi, thì chắc chắn tớ sẽ tìm một một người chồng, có nghĩa là có điều kiện, có khả năng để lo cho mình, lo cho đứa con của mình, đúng không? Vậy tức là bản năng của người phụ nữ mà, cậu nhỉ?
Đúng. Đúng.

À, hiểu, đồng ý, đồng ý, hay quá ta! Nhưng mà, ờ, vậy thì á hông biết nha, bạn có nghĩ á những cái yếu tố nào khác nó góp phần làm cho bạn vui vẻ mỗi ngày hông? Ngoài tiền đó.
À! Đây là một câu hỏi rất hay đấy! <clears throat> Tớ nghĩ nếu mà, kiểu, ngoài tiền ra, thì cái yếu tố sức khỏe chắc chắn là một cái niềm vui, hạnh phúc của tụi tớ. Vì vì tớ thấy nhé, chỉ cần cậu có sức khỏe là cậu khỏe mạnh, cậu có thể tận hưởng, ừm, rồi đồ ăn, đi chơi này kia chẳng hạn. Chứ chứ nói thật cậu ấy, nhiều khi mà, kiểu, mà sức khỏe ốm yếu thì răng rụng các thứ á là, kiểu, ờ, hôm nào cũng đau bệnh các thứ, thì lúc đấy cũng không còn cái tận hưởng, không còn cái niềm vui khi tận hưởng những cái dịch vụ cao cấp nhất, sang trọng nhất nữa.
Đúng. Đúng, đúng. Ừm. Đồng ý. Đúng rồi, chính xác. Ví dụ người ta hay nói cái ví dụ rất là rõ luôn đó, ví dụ như bây giờ mà bạn có rất là nhiều tiền đi, nhưng mà bạn đang nằm trên một cái giường bệnh á thì bạn cũng đâu có cách nào bạn xài nó, đúng hông? Bạn đâu có cách nào tận hưởng được cuộc sống, bạn đâu có vui vẻ được mỗi ngày đâu.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Mình muốn tận hưởng cũng không thể tận hưởng được ấy chứ. <chuckles>
Đúng rồi đó, thành ra làm sao mà tận hưởng được. Thành ra mình đồng ý với bạn là ngoài tiền thì cũng còn có cái sức khỏe nữa, cái sức khỏe thực ra á nha, là nó rất là quan trọng đó bạn. Nó ví dụ như những bản thân mình là những người trẻ nè, mình có một cái sức khỏe tốt nha, nhưng mà những cái hôm mà bạn bị, gọi là sao, bị bệnh cảm thôi, bản thân mình á, những cái hôm mà mình bị cảm thôi nha, rõ ràng là mình rất là uể oải, rất là mệt luôn á, lúc đó là hông thể nào mà vui nổi luôn đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi nha. Giống mình, bản thân của mình đi, mình mà cũng, a, kể cả có cho sơn hào hải vị trước mặt mình, mình cũng thôi, mình bảo: "Không, em húp nước thôi, em ăn cháo thì em không thấy vui, không thấy ngon gì hết." <chuckles>
Ừm. <chuckles> Đó, đúng, đúng rồi đó, thành ra á, à, cái việc, à ừ.
Ồ! Xong bên cạnh đấy, ừm, bên cạnh đấy thì tớ thấy là, kiểu, cái việc tình cảm gia đình này, cũng là một trong cái yếu tố mà cũng giúp mình vui vẻ mỗi ngày ấy. Ừm, kiểu như, bố mẹ hòa thuận này, con cái hòa thuận này, thì chắc chắn nó kiểu cũng vui vẻ, đúng hông? Chưa kể kể cả có nhiều tiền các thứ ấy, nhưng mà, kiểu, bố mẹ giận nhau, mỗi người một nơi, xong nhiều khi cũng quẳng cục tiền ra cho mày, mày tiêu cái gì mày tiêu, nhiều khi cũng buồn chứ. Nhìn bạn bè, nhìn gia đình các thứ, người khác hạnh phúc, cười nói, đi chơi vui vẻ các thứ với nhau, chứ còn mình ấy, lủi thủi, lủi thủi một mình, có bố có mẹ ấy, có anh có em ấy, nhưng mà ai làm việc người đấy, ai sống việc người đấy thì nhiều khi là cũng không vui tí nào nhé. Đúng rồi, đúng rồi ấy.
Hiểu. Đúng, đúng. Đúng. Vui vẻ rồi ha. Đúng rồi, tâm trạng thoải mái. Ừm. Đúng. Mỗi giống như mỗi người một góc, đúng hông? Ừm, chính xác, đúng rồi đó, đồng ý, đồng ý luôn á. Mà mình thấy nha, nói về á làm sao để mà mình có thể cân bằng được những cái điều đó luôn á, thì nó mới rất là, ừm, ờ, hay, rất là tốt, rất là h hài hòa đó bạn. Tiền bạc nè, rồi sức khỏe, rồi về gia đình nữa, làm sao để mà mình không chạy theo tiền bạc mà mình bỏ quên tất cảm, đó thì nó mới, gọi là sao, có một cái cuộc sống, gọi là sao, trọn đầy, gọi là, vui vẻ đó!
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm.